<chuckles>
で、まず、その、何て言うんすかね、エリアがあるんですよ。そこを入ると、なんか
はい。
えっと、デザインが、なんかちょっとおしゃれな、なんか結構鮮やかだったりとか、もん門構えがあったりとかっていう、なんかちょっと入ったらそこがちょっとした、ま、ほんとにちょっとした、な、街ではないんだけど、だ、と、ちょくちょこお店があったりとか、で、ああいうムスリム系とかのあっちのなんかモロッコのしょしょうしょくっていうんですかね？建物が、で、そういうのがちらほらあって、フォトスポットがあるみたいな感じなんすよ。
うん。 ああ。 うんうん。 へえ。 うん。 あ。 はい。 いや、いいですね。なんかこう、モスリムのこう、アートってこう、すごい綺麗っていうか、すごい細かくていいですよね。はい。
うん。 そう、そうなんすよ。うん、あの中東とかあっちの方の、はい。 で、そこで、で、まあ、全然その、こう、すい空いてるというか、あんまり人通りがあるようなとこではなかったんで、で、歩いてて、あ、綺麗だなって写真撮ったりして、で、なんか、雑貨屋さんとかあったりして。うん。
うん。 あ、はい。 うんうん。 ああ。うん。
で、それでなんか、たまたま、な、ちょっと迷路みたいな感じなんすよね。ちょっと軽く壁に囲まれ
あ、結構こう、入り組んでるみたいな感じなんですか？うん。
入り入り組んでて、だ、所々にそのアートっぽいのが描いてあったりとか、その模様ですよね。あの、家とか窓のふしの模様とか、門とかにこう装飾があったりとか、うーん、ムスクムスクっていうんすかね。あの、なんかあるじゃないすか、向こうのお祈りする教会みたいな。
あ、はい。いいですね。 うんうん。 へい、ええ。 うん。 あ。 あ、モスクですか？はい。はい。
モスクですね、さい。あの、なんか雰囲気があったりして、でで、歩いてると、なんかおじさんが来たんすよ。なんか、でけで来て、なんか話しかけてう、で、なんか別に英語とかじゃないんすよね。やっぱその現地の言葉、あ、アラビア語かなんかで言ってて。で、なんか、だ、ほ見た目ホームレスっぽいんすよ。
ふふん。 うーん。 あ。 はい。